Heu, <blows air> wouah, heu, je s <laughs>
Ah, bah oui, hein. <laughs>
Heu, he sais pas. Bah, si je devais faire, heu, la playlist de ma vie, je pense que, bah, comme je disais, je commencerais par du rock, peut-être un AC/DC, Highway to Hell, heu, voilà, direct. Après, bah, peut-être MGMT, heu, j'ai plus les titres comme ça qui me viennent. Heu
Mmh mh. Bah, tu peux dire n'importe quoi, je les connais pas. <laughs>
ouais, ben, je je me souviens plus, mais je veux pas dire de bêtises, mais, heu, bon voilà, du MGMT ou du Oasis peut-être, heu, voilà, ce style-là. Heu heu, MGMT c'est assez proche de Oasis pour le coup, si tu connais. Ouais
Non, non mais Ah d'accord. Ah d'accord, c'est c'est de la pop un peu? Hem, comme l
ouais, c'est ça ouais et ensuite, heu, il y aurait peut-être de la musique électronique, heu, de la techno et ensuite du rap US, heu, parce que c'est ce que j'écoute le plus aujourd'hui, heu, du rap américain type Kanye West, Jay Z, heu heu, voilà, tous ces tous ces classiques-là.